Ciao. Ciascuno di noi, secondo me, ehm, soprattutto in Italia, ehm, ha una ricetta che è stata tramandata da qualcuno, che poi magari può essere cambiata col tempo. Qual è la la tua ricetta che e chi te l'ha tramandata, chi te l'ha passata?
Una delle mie ricette preferite e, mhmm, che cerco di riproporre molto spesso nella mia famiglia è, uhm, una ricetta che ha fatto molto in passato mia nonna, ehm, mia nonna paterna e, ehm, è praticamente una ricetta molto semplice, ma purtroppo penso sempre che sia praticamente solo lei a riuscirla a fare come la faceva. E questa ricetta sono delle polpette, ehm, fatte con del macinato di carne, ehm, però poi, mhmm, cotte all'interno, ehm, di ragù fatto ovviamente, ehm, in casa, ehm, è un ho sempre un bel ricordo di di questa ricetta perché quando ero piccola, ehm, quando andavo da lei le cucinava sempre queste polpette, oltretutto di una dimensione molto più grande di quella a cui siamo abituati, ehm, e oltretutto ogni volta che provo a rifarla a casa alla fine mi escono delle semplici polpette molto asciutte, semplicemente al sugo, mentre, ehm, le sue erano così fatte in casa, profumavano veramente di domenica e, mhmm, di quella nonna del sud che vuole solo, mhmm, nutrire i propri i propri nipoti, ehm, ed era veramente molto bello andare da lei e e vederla con questo piatto di polpette enormi.
Ah-ah. Certo. <chuckles> Ahia! Certo, immagino. Ma senti, ehm, secondo te qual è il segreto che non sei mai riuscita cioè so che è un segreto ma, mhmm, se secondo te cos'è che faceva di quelle polpette qualcosa di incredibile, ehm, è il ricordo, è il fatto che tua nonna fosse, incredibilmente brava in cucina, probabilmente c'è qualcosa che nessuno ha mai scoperto, immagino su queste polpette, perché non perché non sono riproducibili diciamo.
Ma, in real <chuckles> Uhm, in realtà non so bene che cosa sia, in realtà oltretutto le polpette, uhm, cioè, mhmm, sono molto semplici da riprodurre, gli ingredienti non non sono per nulla difficili da reperire e la ricetta non è difficile. Quindi se vuoi dopo oltretutto possiamo vederla nei passaggi in ogni singolo passaggio, ma, mhmm, diciamo che probabilmente era era il suo modo di cuocerle, ehm, il suo modo di di fare il ragù, ad esempio, e magari anche di condire il macinato che rendeva queste polpette molto diverse e soprattutto anche il tempo che lei ci metteva per farle che purtroppo al giorno d'oggi molti molti di noi non hanno più.
Mh-mh. Ah, sì, volentieri. Certo. Certo. Ma senti, ehm, lei aveva un orto, ehm, do dove viveva lei? Perché io immagino, appunto, questo sugo ricco di spezie, magari o di o di erbe aromatiche più che altro prese proprio dall'orto, magari mi sbaglio eh, uhm, insomma, non è necessario prenderli dall'orto e però mi immagino una cosa, piena di di erbe aromatiche ecco, mi sbaglio?
Ma, in realtà sia lei che mio nonno sì, avevano un piccolo orto, sicuramente non grandissimo ecco, ehm, so che aveva tantissimo basilico, come dici tu, sì, qualche erba aromatica c'era, mhmm, ma penso che in realtà tutto venisse semplicemente da, uhm, una ricetta che aveva imparato da sua mamma, ehm, quando quando vivevano in Basilicata, ehm, ehm, e semplicemente questo e da ovviamente dalla spesa che fanno.
Ava Certo. Eh certo sì. Beh comunque sicuramente l'aria, l'ambiente, l'acqua cambia, non so come dire, le cose e
Sì, sicuramente.
i gusti, ehm, e tutto. Ehm, sicuramente anche le mani d'oro della nonna e la tradizione, il tempo forse, come dicevi un po', che scorre che scorre oggi in maniera diversa e al tempo magari faceva dedicare alle cose anche semplici più più interesse, più un tempo diverso, ecco, diciamo. Ma hai provato a scusami, hai provato a riprodurre questa ricetta e a magari farla assaggiare a familiari che avevano in mente come erano le polpette invece della tua nonna?
Sì, assolutamente. Assolutamente, in realtà io ci provo spesso, uhm, ma purtroppo non sono mai, uhm, le le sue polpette. Ehm, in realtà, come stavo dicendo prima, la ricetta è molto semplice perché si parte da del macinato ovviamente, ma ad esempio un 500 grammi di di macinato e, mhmm, bisogna semplicemente condirlo un po' come lo si vuole. Ad esempio, lei tende a metterci dentro del formaggio, principalmente del parmigiano o grana insomma, quello che si ha in casa, e poi, come dicevi tu delle erbe aromatiche, principalmente in realtà sale e pepe e, uhm, magari un po' di rosmarino, ad esempio, ehm, o dei sapori per la carne in particolare. E il punto è che queste polpette abbiano delle forme in realtà che non sempre sono perfette, sono quasi come se fossero molto rustiche, ecco; ed erano sempre, uhm, cotte all'interno del ragù che lei preparava prima, sempre con lo stesso macinato con cui poi faceva le polpette. E probabilmente per preparare questo ragù utilizzava del macinato; vabbè, ovviamente prima si fa del soffritto, uhm, il soffritto magari con delle carote, la cipolla, ehm e ovviamente un pochino di olio sopra e, uhm uhm, poi una volta che il soffritto appunto è leggermente cotto, mhmm, si mette molta passata di pomodoro e anche, ehm, il macinato. Una volta che il ragù è fatto, quindi insomma ci vuole un po' di tempo, circa 3 ore di solito, vengono poi aggiunte le polpette che in realtà vanno semplicemente, ehm, cotte all'interno di di questo ragù, mhmm, finché la carne appunto non è, ehm, completamente, ehm, tendente quasi ad un marrone grigio, insomma, non deve essere più, uhm, rosa o rossa. E, mhmm, tutti i nostri familiari in realtà hanno ben presenti, ehm, queste polpette, ma sono una sua specialità e da una parte a volte penso che sia giusto che lo rimanga, anche se, mhmm, alla fine ci proviamo sempre a riproporla.
Certo. Mh-mh. Ah-ah. Okay. S Mh-mh. Sì. Certo. Certo. È giusto che sia appunto fatta dalle sue mani tu dici. Però, uhm, insomma ma, uhm, mi chiedo ti ha lasciato tipo io mi immagino anche un qualcosa di scritto con proprio i passaggi scritti da lei, con la sua scrittura o è passata in maniera o oratoria diciamo, orale, uhm, questa cosa della della ricetta delle polpette? Cioè è una cosa che c'è sempre stata, diciamo nell'aria che tutti sapevano come farla o ti ha passato la nonna qualcosa in particolare?
<sighs> Mhmm Eh, in realtà, mhmm, la tua domanda ha molto senso, perché effettivamente, ehm, noi siamo abituati a leggere le ricette, ehm, che sono sempre scritte proprio perché non è molto semplice andare ad occhio, diciamo. Però, ehm, mia nonna è proprio 1 di quelle nonne che ormai fa tutto ad occhio, quindi ogni volta che chiedi delle informazioni, lei risponderà sempre: "Mah, all'incirca" op oppure darà delle informazioni molto vaghe che purtroppo per una persona che, ehm, non s non conosce bene la ricetta, non sono sempre molto chiare. Quindi, mhmm, alla fine ho provato io a ricreare una sorta di ricetta, appunto, come stavo dicendo, basata su, mhmm, le sue di polpette, appunto dandomi delle vere e proprie istruzioni, ma ,mhmm, appunto, come stavo dicendo, non ehm, non non sono mai riuscita a ricrearle e, ehm, per rispondere alla tua domanda, ehm, tutti in famiglia, come ho già detto, hanno ben presenti queste polpette. In realtà non penso che, ehm, nella mia famiglia tutti cerchino veramente di riprodurre. Ehm, a me piace molto il mondo della cucina, quindi, sono, mhmm, sempre molto interessata sia alle ricette della nonna, nuove ricette, un po' a tutto ma ,ehm, non tutti nella mia famiglia sono così, anzi <chuckles> molti sono solo contenti di venire a mangiare da lei.
Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Certo, immagino. Ehm, volevo chiederti, ehm, ma, ehm, a questo punto, visto che è tutto le nonne sono sempre un po' all'incirca l insomma ti starai secondo ormai hai imparato anche tu un po' a muoverti per istinto. Forse dovresti farlo, non lo so, no?
<clears throat> Sì beh, in effetti hai ragione. Sicuramente adesso in cucina crescendo sono diventata molto più, ehm, libera, molto più tranquilla, quindi e riesco anche io a ragionare come diceva lei, ad occhio. Però sicuramente questo mhmm, le le sue polpette, in generale i piatti che faceva lei, ehm, rimangono sempre molto difficili, soprattutto nel momento in cui, ehm, i tempi, mhmm, vanno sempre più avanti e si presentano magari dei familiari e amici, che hanno delle esigenze particolari, come ad esempio amici che sono vegani banalmente, vegetariani, o comunque diverse intolleranze, e questo ovviamente rende tutto un po' un problema, ecco. <smacks lips> E in effetti, ehm, ormai, mhmm, se parliamo ad esempio di delle persone che hanno deciso di diventare vegane, è ovviamente impossibili impossibile proporgli il ragù, diciamo fatto con il macinato, e ovviamente queste polpette, esatto. Quindi diciamo, che ogni tanto, avendo delle amiche che sono vegane, provo a riproporre delle polpette, ehm, magari fatte con il tofu, ehm, che di solito viene utilizzato magari per, ehm, sostituire la la carne nei piatti. E oltretutto in realtà ci sono tantissime, mhmm, varianti, perché oltre al tofu, si possono in realtà usare dei mix ad esempio di verdure tritate, ehm, e, ehm, poi ci sono anche degli insaporitori che possono magari vagamente ricordare la carne, per chi piace ovviamente, perché poi ci sono anche delle persone vegane appunto, che preferiscono proprio non nemmeno più sentirlo l'odore della carne e il sapore. Esatto.
Certo. Mh-mh. Assolutamente. Mh, della nonna. Ah! Certo. Sì, nemmeno il ricordo labile che che che ci può che che può intervenire. Sì, sì. Ho notato questa cosa.
Mh. Ehm, e niente queste queste polpette e, in generale, le ricette di mia nonna sono veramente molto importanti, almeno per me, ma sicuramente per tutta la famiglia perché tutti eravamo molto contenti quando ero piccola di andare da lei e assaggiare i suoi piatti; e quindi in realtà, mhmm, sicuramente è molto importante pensare secondo me, alla cucina non solo come, ehm, sicuramente un hobby per molti o comunque un'attività, ma la cucina è, ehm, effettivamente un patrimonio culturale, ma anche affettivo; mhmm, perché ci sono effettivamente tantissime ricette della nonna, come stavamo dicendo prima, che per tantissime persone sono importanti, che ricordano la la propria famiglia, e, mhmm, sono quasi simbolo, ehm, del della della propria famiglia, delle generazioni che vanno avanti, ma che comunque ,mhmm, ri rimandano sempre ad un legame con la storia e da dove veniamo, quindi molto, molto bello e bello.
Certo. Certo, un ricordo di convivialità che dobbi dovremmo sempre portarci dietro e anche perché, appunto, si tende, non lo so, ehm, sempre a mangiare di più soli o sò questa cosa qua si sta un po' disgregando, secondo me questa cosa della tradizione culinaria, della convivialità, del del pasto all'italiana, che poi, insomma è quindi ricordare effettivamente e beh, portare avanti queste ricette delle nonne, o dei nonni, magari, ehm, si spera anche che ci fosse qualche maschio che cucinava; <chuckles> possano in qualche modo, ehm, portare avanti sì, il ricordo è un modo di di pensare allo stare insieme, ecco. Quindi sono sono pienamente d'accordo con te, che sia fondamentale, e dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. Le ricette della nonna secondo me. Assolutamente.
<snorts> Certo, sono assolutamente d'accordo.
<smacks lips> E niente, io ti ho chiesto tutto quello che volevo chiederti, e ti ringrazio molto perché è stata molto interessante come conversazione, ehm, credo proverò a fare le polpette all'interno del ragù e, <chuckles> non si avvicineranno mai a quelle della tua nonna, però ci proviamo. E quindi t ti saluto.
<chuckles> <chuckles> Figurati, è stato molto interessante poter, mhmm, parlare de di questa ricetta che per me è molto importante e ovviamente poi fammi sapere come usciranno queste polpette, spero spero che siano molto buone.
Assolutamente, ciao, a prest
A presto.